Kak, kamu suka dengerin lagu gitu nggak sih?
Ya, lagu aku suka banget sih, denger lagu sebisa mungkin sih kalau ada kesempatan gitu ya, misalnya pas kerja atau pas di jalan aku pasti sih, dengerin lagu.
Wah, berarti kayak hampir setiap saat ya? Kalau memang bisa dengerin lagu Kakak bakal dengerin lagu gitu ya? Nah, aku penasaran nih, lagu apa sih Kak yang biasanya membuat Kakak merasa nyaman atau yang lagu itu tuh Kakak banget gitu, apa?
Mhm, benar. Oke. Nah, kalau lagu yang aku merasa aku banget sih, eee, kayaknya tuh lebih condong ke arah hiphop ya. Nah, sebenarnya kalo aku pribadi tuh heeh, aku dengerin, eee, banyak genre lagu dari pop, jazz, rock, eee, terus black metal juga, terus ada swing. Nah, tapi kalau untuk yang bikin aku merasa, "Wah ini, eee, aku banget nih." lagunya tu, menurut aku kayaknya hiphop sih.
Oh wow! Oke, kenapa Kakak suka hiphop? Dan sejak kapan deh Kakak dengerin hiphop?
Ya, jadi, eee, aku tuh pertama kali dengerin hiphop itu dari aku pas masa SMP ya. Jadi, dulu itu, eee, aku inget banget, lagu hiphop yang pertama aku mungkin bukan pertama aku denger kali ya, tapi lebih kayak pertama kali aku dengerin dan aku, "Wah menarik nih." dan aku jadi tertarik buat, eee, belajar liriknya. Heeh benar, itu lagi dari lagunya Eminem featuring Bruno Mars yang judulnya Lighters. Nah, itu kan, eee, pada masanya cukup heeh, Lighters, betul. Itu kan pada masanya cukup populer ya, eee, di mana, eee, cukup sering diputer dan wah, kayak s pas didengarin tu aku kayak pengen bisa nih nyanyiinnya, spesifiknya ke bagian rap-nya gitu kan, dan dari situ, eee, aku tuh sambil cari-cari tuh di internet gimana sih, eee, liriknya itu, dan ya udah aku coba hafalin dan coba nyanyiin terutama si bagian rap-nya itu.
Pertama kali suka lah ya? Lighters. Oke. Ya ya. Wow! Oh gitu, berarti, eee, apa ya, awal mula Kakak akhirnya bisa suka hiphop itu, gara-gara lagu Lighters, yang mana itu dinyanyikan oleh Eminem dan Bruno Mars gitu. Malah justru Kakak lebih tertarik di bagian rap-nya gitu kan. Terus
no mars, betul. Heeh.
setelah itu apakah Kakak menjelajahi lebih banyak lagu-lagu Eminem yang lebih hiphop gitu, apa gimana Kak?
Nah Ya, jadi, eee, dari lagu Lighters tadi, itu kan akhirnya aku pelajari dan akhirnya bisa nih bagian rap-nya dan, eee, apa ya, aku merasa kayak ada kebanggaan tersendiri gitu kan ketika belajar sesuatu yang baru, bisa sesuatu baru, yang mungkin umumnya orang-orang di sekitar aku waktu itu kan belum pada bisa, gitu ya. Nah, jadi, eee, dari lagu Eminem ini aku juga makin tertarik nih buat cari tahu lebih banyak ya lagu Eminem tu ada apa aja sih, karena kebetulan waktu itu lagu artis hiphop yang aku tahu ya, memang Eminem doang, gitu kan. Jadi, aku cari tahu lagu-lagunya, terus aku akhirnya nemu lagu Love the Way You Lie, yang dia featuring sama Rihanna, terus, eee, ada beberapa lagu lain juga ya, yang akhirnya aku temuin, yang bahkan bukan dari Eminem gitu. Nah, terus, eee, ada satu kejadian apa ya, mungkin pengalaman yang berkesan ya, buat aku ketika pas masa SMA nih kebetulan. Dan di masa itu tuh, eee, a ada ya maksudnya pelajaran seni suara, di mana kita tuh mesti nyanyiin, eee, lagu, tapi lagunya bebas gitu, dibebaskan dan, eee, kebetulan aku sama teman aku nih- berpasangan, gitu, maksudnya untuk nyanyinya berdua-berdua, gitu kan. Nah, dan akhirnya tuh di waktu itu entah kenapa karena teman aku nih kebetulan tahu aku bisa nge-rap, jadi dia malah ngusulin aku suruh nge-rap aja gitu, pas, eee, apa, buat pelajarannya ini. Itu kan nanti kan kita akan nyanyi di depan, eee, kelas gitu kan. Terus, eee, akhirnya kita tuh menentukan untuk nyanyiin lagu Nothing on You, yang, eee, karya dari, ini ya, tadi Bruno Mars featuring B.o.B, gitu.
Iya iya. Oh, gitu. Iya, tau tau. <chuckles> Oke, apa tuh Kak? Ya? <clicks tongue> Ah, oke. Iya iya. Oke. Terus, eee, gimana tuh? Kan pasti, eee, nggak lazim ya, kalau misalnya disuruh nyanyi buat di kelas, buat materi pelajaran, buat bahan tugas, gitu, tapi nyanyinya rap gitu. Terus gimana tuh Kak respon guru Kakak?
Hmm. Mhm. <chuckles> Benar, benar banget. Itu mungkin ekspektasi nyanyinya kan lagu ya udah ya lagu pop, lagu-lagu yang nyanyi gitu kan, dan dan jujur kalau ngomongin nilai seni suaraku tuh biasa suka selalu jelek tu Kak, selalu kayak, eee, KKM ya istilahnya, kayak 70, kebetulan KKM sekolahku dulu 70, jadi udah selalu 70 semua gitu, kayak minimal. Nah, eee, uniknya dan ini temen-temen aku juga taunya tuh nggak belum belum pada tahu gitu, kalo aku bisa nge-rap. Jad n mungkin baru teman aku yang satu ini nih. Nah, jadi ketika aku tampil, eee, wah, itu meledak sih Kak. Jadi, kayak benar-benar rame banget, kayak sorak-sorak semua sampai, eee, sampai aku, kadang ada momen yang kayak nggak kedengeran gitu suara aku sendiri gitu. Dan lucunya nih Kak, eee, orang-orang tuh taunya aku kan orang yang pendiam, pemalu, dan memang nggak pernah ngomong aja gitu, di kelas. Dan ketika sekali ngomong, ngomongnya tuh banyak gitu, kan, eee, ini ya, kontras gitu ya. Jadi, eee, seru juga dan aku juga sempat lihat sih, aku ingat si gurunya ini sampai kaya ketawa-ketawa, senyum-senyum juga, kayak ngelihatin performa dari anak muridnya ini yang SMA, terus tiba-tiba tampil. Nah, itu salah satu momen yang, apa ya, kalau diingat tuh senang gitu ya, happy, dan kayak ketika tampil itu beda Kak rasanya ketika aku nyanyi lagu biasa daripad da eh, lagu rap daripada lagu biasa gitu. Percaya dirinya ini kayak seakan-akan meroket gitu, kayak aku benar-benar lepas, dan ya udah aku jadi kayak orang yang berbeda aja, gitu.
Iya, pasti yang yang lazim didengarkan lah. Iya iya, heeh heeh. Oke. Wih. <chuckles> Iya iya, heeh. Iya iya. <laughs> Ah, iya iya. Ah, karena mungkin memang Kakak dasarnya memang suka sama lagu rap, begitu. Jadi ketika harus menampilkan itu, kan pede dong pasti. Jadi, makanya, eee, performanya jigi juga jadi bagus gitu dan menuai pujian kan, berarti banyak sorak-sorakan, berarti kan bagus kan nilainya? Bahkan sampe guru Kakak sendiri senyum-senyum dan kayak, oh ini nggak nyangka pasti beliau kan, sama penampilan murid berpasangan, 2 orang ini ternyata lagunya lagu rap gitu. Oke, nice.
Mhm. Mhm, betul. Mhm. <chuckles> <chuckles> Benar, Kak. <chuckles> Iya dan itu juga uniknya ya Kak ya, tadi kan, eee, itu adalah salah satu dan mungkin satu-satunya nilai seni suara aku yang sampai 90 gitu, di mana kontras ya, tadi kan yang lainnya kan KKM semuanya.
Ya. Wow. Iya iya iya. Oh, akhirnya nemu genrenya Kak? <laughs>
Betul. Benar, akhirnya nemu juga. <chuckles>
Oke. Nah, terus selain Eminem nih, pasti berjalan dengan berjalannya waktu, pasti Kakak explore juga dong, eee, penyanyi-penyanyi hiphop lainnya. Nah, ada nggak Kak, selain Eminem yang sekarang Kakak sering dengerin gitu atau yang lagi Kakak suka gitu?
Betul. Oke, nah, selain Eminem banyak sih ya, akhirnya dari Eminem ini lebih kayak gerbang menuju aku memasuki dunia musik hiphop gitu kan. Nah, tapi dari situ aku akhirnya gali-gali dan banyak sih nemuin lagu-lagu hiphop, baik itu lagu yang baru, ap ataupun lagu-lagu yang lama gitu ya. Kalau lagu-lagu lama itu mungkin kayak dari Tupac, terus dari Ice Cube, eee Dr. Dre, Notorious B.I.G. Nah, terus kalo lagu-lagu baru mungkin semacam kayak dari Kendrick Lamar, Joyner Lucas, terus ada NF, Logic dan The Future, banyak banget sih. Jadi, eee, dari situ aku kayak dengerin hampir, eee, beragam banget ya dari yang penyanyi kulit putih, kulit hitam, ap ataupun, eee, apapun ada yang Asia juga ya, kalau kalau di Indonesia kan ada Rich Brian gitu kan, dan, eee, aku dengerin campur-campur sih dari situ.
Iya. Ah, ya. Iya, iya. Betul, betul, betul. Ah, oke, menarik. Kalo ini raper-raper cewek, dengerin nggak? Kayak Nicki Minaj, terus Ice Spice, gitu-gitu, terus Iggy Azalea?
Mmm. Oke, kalau untuk raper cewek heeh, untuk raper cewek mungkin aku dengerin tapi nggak sebanyak, eee, apa ya, dalam porsinya lebih banyak masih yang cowok ya, maksudnya bisa kalau yang cewek ini mungkin bisa dihitung pake jari lah ya. Kayak tadi yang kamu bilang mungkin kayak Iggy Azalea, Nicki Minaj, ya beberapa lagu tuh aku tahu gitu.
Iya. Oke, berarti memang sehari-hari juga sekarang, eee, banyak putar musiknya juga musik-musik lagu-lagu hiphop, gitu ya?
Ya, kalo untuk hari-hari, eee, sebenarnya aku lebih campur sih ya, kadang tergantung momennya juga. Eee, kebetulan kalau misalnya aku lagi, apa, misalnya senggang gini, lagi mau, eee, sambil nggak ngapa-ngapain mau dengerin lagu aja, aku tuh sering pasang me lagu hiphop. Terus pas olahraga juga aku sering tuh putar lagu-lagu hiphop yang lebih ke upbeat gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk misal lagi kerja dan butuh fokus, eee, kadang tuh aku nggak putar lagu hiphop tuh. Car soalnya kan kadang lag lagu hiphop tu lebih upbeat banget dan suka men-distract gitu ya, dari pekerjaan. Nah, kalau untuk urusan seperti itu aku ngejar fokus, aku cenderungnya dengerin lagu-lagu yang lo-fi, yang lebih ke instrumental, yang santai, yang heeh chill gitu ya istilahnya.
Iya. Oh. Iya iya. <clicks tongue> Paham paham paham. Iya sih, benar sih, kalau hiphop itu kayak, eee, overstimulating kadang-kadang. Apa ya, bahasa Indonesianya? Eee, stimulusnya besar gitu kan heeh, rame kan? Stimulusnya besar, jadi kalau dipakai untuk
<chuckles> Lebih, rame gitu ya? <chuckles>
bekerja, ya, mungkin ada beberapa orang yang cocok-cocok aja, tapi ada orang yang merasa, "Kayaknya kurang cocok deh untuk bekerja karena itu malah jadi distraksi." gitu. Contohnya Kakak ini, malah sekarang, eee, untuk bekerja, eee, pilihnya lagu-lagu lo-fi gitu kan? Nah
Mhm. <chuckles> Betul. Iya, apalagi kalo lagu hiphopnya itu kan kayak yang kan rap-nya cepet banget ya, karena kebetulan aku suka lagu yang rap-nya cepet kayak dari Busta Rhymes gitu kan. Nah, itu, eee, mengganggu banget nih justru kadang-kadang. Jadi tapi sebenarnya ada juga sih, ada kan lagu campuran ya, kayak lo-fi, campur hiphop. Nah, lo-fi hiphop itu sering aku pakai pas untuk kerja tuh.
Betul, betul. Mmm. Busta Rhymes itu yang lagunya Look at Me Now itu, bukan ya? Salah satunya? Ya ya.
Nah, betul yang Look at Me Now nan heeh, dan itu salah satu lagu yang aku pelajari juga dan aku sempat tampil nyanyiin lagu itu juga dulu.
Wah, keren banget itu! Padahal rap-nya cepet banget. Aku tahu lagu itu, btw. Tapi, et tau tau, dan itu rap-nya padet banget, cepet banget, dan kamu bisa tampilin itu, keren banget sih. Keren, gokil gokil. Keren keren keren keren.
Mhm. <chuckles> Benar, benar banget. <chuckles> Iya. <chuckles> Iya. <chuckles> Kebetulan ada kejadian lucu juga sih Kak, dengan lagu Busta Rhymes tadi ya. Nah, jadi itu, eee, ada teman aku kan yang kebetulan memang tahu aku nge-rap dan dia ini, eee, mau menantang aku gitu. Dia, "Bisa nggak lagu ini?" gitu. Dan dia kasihnya kebetulan lagu yang Kakak bilang tadi tuh, yang Look at Me Now. Nah, jadi ya udah, dari situ aku belajar lagu Look at Me Now ini ya udah, kan ini beda banget ya dengan lagu yang sebelum-sebelumnya secara tempo dan penyampaian bahkan artisnya pun juga beda. Eee, aku belajarnya tu memang, apa ya, sempat keserimpet mulu ya, karena kan kata-katanya itu selain cepat tapi juga, eee, apa, suka main di lidah gitu jadinya. Eee, jadi, eee, tapi akhirnya berhasil sih, dan itu juga salah satu lagu yang aku tampilin di Prom Night SMA, akhirnya.
Apa tuh? Oh ya, apa coba? Ah. Ya. Ya ya, pasti sih. Ih, keren banget. Terus itu tampil solo apa gimana, Kak?
Nah, lucu juga nih Kak, ada kejadian di mana, eee, tampilnya ini nggak solo, kebetulan waktu itu aku didatengin sama guru SMA aku, guru bahasa Inggris tepatnya. Dan dia tuh, eee, ngajakin, "Nanti mau duet gak buat pas tampil prom night? tapi diam-diam gitu." Jadi maksudnya, eee, kita kita ini mau nyiapkan, mau nyanyi tampil tapi dadakan surprise buat orang-orang, apa, teman-teman lain tuh pas anak-anak SMA lain itu enggak tahu, gitu. Jadi, itu kayak kita pulang aku pulang sekolah kayak latihan gitu ketemu si guru ini dan ada guru sejarah juga yang main alat musik gitu ya, dan ya udah jadi kita latihan nyanyi di situ.
Oh, keren banget sih. Wow, terus waktu berarti, eee, penampilan si guru bahasa Inggris ini, eee, kayak apa ya, guest star berarti, kayak bintang tamunya gitu, kayak surprise-nya gitu?
Ah. Iya, semacam itu ya. Heeh, betul, jadi aku dan si guru ini tuh ya jadi kayak semacam surprise gitu ya untuk tampil dan lucunya si guru bahasa Inggris ini bukan nyanyi lagu bahasa Inggris tapi lagu bahasa Jawa kebetulan, jadi, eee, gu si guru Inggris ini nyanyi lagu bahasa Jawa, aku nyanyiin tadi, Look at Me Now.
Oh, tapi itu kayak bersahut-sahutan, apa gantian, apa gimana?
Oh, gantian gantian. Jadi si guru ini tampil duluan, terus, kayak, eee, setelah dia bagian dia selesai, eee, baru deh aku muncul dan nyanyiin bagian aku.
Oke. Wah, keren banget. Terus gimana tuh, waktu Promp Net, eee, berhasil meraup
Mhm.
tepuk tangan meriah nggak? <laughs>
<laughs> Yah, cukup apa ya, cukup menegangkan ya waktu itu. Rame banget, dan ini kan lebih besar ya. Kalau dulu tampil 1 kelas, ini tampilnya satu, eee, satu apa, satu angkatan gitu kan ibaratnya. Dan itu aku udah nggak bisa lihat sih, tapi banyak orang karena, eee, pas di panggung itu kan, eee, apa ya, cerah banget ya, apa, terang banget itu lampunya, lampu sorotnya. Jadi, aku cuma bisa ngelihat lampu. Ya udah, aku kayak nyanyi sekelihatannya aja. Dan, eee, lucunya nih, nih kej di saat itu juga sebenarnya ada kejadian yang mungkin juga bikin aku keinget nih sampai sekarang. Karena pas nyanyi sebenarnya itu aku kepleset dan jatuh pas nyanyi itu heeh. Jadi, di panggung aku jatuh betul. Dan ketika aku bangun
Ya ya. Oke. Ya ya. Ya ya, benar benar. Hah? Terus terus? Tapi s pada sadar nggak?
Oh, sadar, sadar. Maksudnya kayak kesandung, jatuh, terus bangun lagi gitu kan. Nah, tapi heeh, kan karena lagunya kan cepat ya, dan itu aku di tengah-tengah nyanyi keplesetnya. Ketika udah bangun itu aku udah, eee, nge-blank gitu. Aku u udah enggak tahu nih sampai mana liriknya, karena kan udah lewat gitu ya. Jadi ya ya udahlah. <chuckles> Udah, habis itu aku langsung lari ke belakang panggung. Ya udah, selesai gitu aja.
Oh, iya iya. Oke oke. Oh, oke. Oke oke oke. Ya namanya juga kecelakaan ya? <laughs> Itu kepeleset gara-gara apa? Panggungnya licin?
<chuckles> Iya, heeh, tapi Nah, aku nggak ngerti juga ya, entah mungkin kesandung kabel atau emang ya kepeleset aja gitu ya, karena terlalu bersemangat kali ya? Tapi, untungnya, ya enggak apa-apa sih ya, maksudnya enggak ada cedera atau gimana, cuma mungkin, ya sayang aja gitu ya, padahal bisa maksimal tapi enggak. Tapi sebenarnya kalau respon dari teman-teman kan habis itu aku ngobrol ya dengan mereka, kayak eee, ada yang nanyain kayak, "Enggak apa-apa, enggak? Enggak apa-apa, enggak?" gitu. Untungnya baik sih responnya, dan ada yang bilang keren juga. Ada juga sebagian yang bahkan enggak ngelihat gitu kalau aku jatuh, karena kan mungkin, eee, dia di belakang belakang gitu ya, enggak kelihatan dan gelap kan soalnya waktu itu.
Oke. Ya. Oh, iya, iya. Oke, ya udahlah yang penting sukses tampil dan enggak kenapa-kenapa udah, <tsk> bagus banget sih! Tapi menurutku wah keren sih, gokil! Nge-rap wah ini jarang-jarang sih. Nge-rap di tengah acara Prom Night SMA. Gokil, gokil, gokil, wah! Oke, thank you banget ya. Iya iya iya. Ini, thank you banget loh berbagi pengalamannya, ini, menarik sekali. <chuckles> Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, di lain waktu, thank you banget udah berbagi ceritanya.
<chuckles> Iya. <chuckles> Iya, memang deh, memang satu pengalaman ya? Ya, iya, makasih juga loh. <chuckles> Iya, makasih. Iya, sama-sama, makasih mungkin lain kali Iya, lain kali mungkin kita malah tukeran kali ya sharing pengalaman juga, siapa tahu nanti ada pengalaman yang bisa diceritain juga, jadi tukeran pikiran juga, ya, kan?
Siap, siap. Yes, betul banget! Kebetulan aku juga ada dengerin hip-hop sih, ini harusnya kita lebih banyak ngobrol, tapi ya, <tsk> harus sampai sini dulu, thank you ya! Sampai ketemu lagi.
<chuckles> Iya, thank you, sampai jumpa juga!